Ja, also 'n Thema, was mich schon immer beschäftigt hat, war so: Ja, wie finde ich meinen Selbstwert generell, oder was ist ausschlaggebend dafür, dass ich mich irgendwie ja so selber feiere oder selber cool finde, irgendwie, was ja auch wichtig ist. Und ja, im Endeffekt ist es ja so, dass der meiste Selbstwert ja irgendwie darüber definiert wird, was man geleistet hat oder was man, ne, irgendwie ist, oder was man, sage ich jetzt mal, erreicht hat. Und in meiner Welt ist das, was ich irgendwie, ja, ne, geleistet habe oder irgendwie geschafft habe das ist nix so weltbewegendes oder irgendwie Krasses. Und deswegen bin ich oft in dem Gedanken, dass es so ich keine Grundlage habe oder keinen Grund generell habe, mich selber irgendwie, ja, nicht so okay zu finden. Also, ich bin ich habe schon so 'n Selbstwertgefühl so, aber ich habe jetzt nicht irgendwie ich sehe jetzt nicht, warum ich irgendwie so besser sein sollte als irgendwer anders oder halt so irgendwie was Besonderes sein sollte. Und das ist halt so ne, was muss ich dafür machen? Beziehungsweise es was erfüllt mich irgendwie, dass ich, ja, auf diesen Gedanken irgendwie komme?
Das ist auf jeden Fall 'ne belastende Situation. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, um in das Thema vielleicht einfach mal 'n bisschen einzusteigen ist wäre 'n wäre 'n guter Punkt, dass du vielleicht mal mir probierst, 'n bisschen zu erklären, wie du dich so aktuell pro so als Mensch definierst, und was du für 'ne Erwartungshaltung an deine eigene Person hast. Kannst du da vielleicht 'n paar paar Punkte zu sagen?
Ja, also ich habe halt so schon so die Erwartung irgendwie, dass ich, ja, nicht ganz normal weiß ich nicht, sowas wie ich studiere zurzeit. Also, ich habe nicht die Erwartung, dass ich irgendwie das Studium irgendwie gut, äh, mache und dann irgendwie 'n guten Job finde oder sowas, sondern mehr so dieses: „Ich möchte irgendwas machen, was so ja, was irgendwie so gut ist, was vielleicht nicht jeder macht.” Also irgendwie nicht sowas wie 'n Talent, aber halt so: Ich möchte irgendwas machen, was so nicht jeder schafft. einfach so. Und dadurch ist das halt so 'n Ding von: Wenn ich das noch nicht erreicht habe. Also, wenn ich dann nicht irgendwas habe, was halt nicht jeder schafft, wofür du halt, ne, schon in 'ner gewissen Sei äh, gewissen Weise irgendwie auch krass sein musst, dann habe ich halt noch nicht dieses Gefühl von: „Ja, ich bin so richtig irgendwas wert.”
Ja, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich denke, eine eine ganz wichtige Sache, grundlegend, ähm, ist es, zu verstehen, dass du mehr bist als deine Ziele. Ich finde deine Ziele wirklich die hören sich gut an. Und ich f finde, die sind auch sehr erstrebenswert. Aber ich glaube, da muss man auch mal 'n bisschen darüber reden, über den ganzen Thema Zeit. Also hast du in deinem in deinem Kopf so ein Alter, wo du sagst, bis dahin möchtest du es erreichen, oder ist es bei dir s wo du sagst, so schnellstmöglich musst du dahin kommen?
Ja. Also, in meiner Welt ist das irgendwie so ja, 'ne konkrete Zahl jetzt zu sagen ist halt so 'n bisschen schwer, ne? Weil so man weiß ja nie am besten, so schnell wie möglich, aber halt so, dass es realistisch ist. Und jetzt so ausm Stegreif, würde ich sagen weiß ich nicht, bis ich so 30 bin? Ich bin jetzt 21 und halt so ja, ne also circa die nächsten in den nächsten 10 Jahren irgendwie, dass ich das halt schaffe, weil ich ich möchte irgendwie ich möchte das einfach irgendwas erreichen, so dass man so schon so denkt, also ne, jetzt nicht irgendwie Außenstehende oder so müssen das nicht sein. Aber dass ich mir selber sagen kann, okay, das ist jetzt was. Da kannst du so richtig stolz drauf sein. Das ist nicht irgendwas, was halt jeder macht, so. Klar, man kann, ne, innerhalb von den Jahren studieren und, ne, 'n guten Abschluss oder sowas machen. Aber das das kann ja auch nicht jeder, ne? Soll sich gar nicht so anhören, aber so das machen schon viele, so sage ich jetzt mal.
Ich f p kann dich total nachvollziehen. Und ich ich höre das auf jeden Fall auch raus, dass du, sage ich mal, nicht diesen normalen Weg in Anführungsstrichen gehen möchtest. Aber ich glaube, das, was du hinten raus gesagt hast, ist, glaube ich, 'n 1. wichtiger Faktor, den man unterstreichen kann ist selbst wenn man jetzt, ne, vielleicht viel mit Freunden unterwegs ist oder mit Bekannten, die selber viel studieren und die alle ihren Studienabschluss, ähm, absolvieren, gibt es sehr viele Menschen da draußen, wie du auch schon gesagt hast, die ja nicht studieren und das vielleicht auch einfach nicht schaffen. Die sind vielleicht einfach nicht so stark in dem Umfeld präsent, weswegen es viellei vielleicht für dich einfach insgesamt 'n bisschen weniger besonders wirkt, 'n Studium zu absolvieren, was einfach 'ne große Leistung ist und auch 'n, ja, auch widerspiegelt, dass man sich dort einfach viel, ähm, ja, Zeit genommen hat und sich dort t tief reingearbeitet hat in die Materie. Aber ich glaube, darüber hinaus ist es auch wichtig, dass wir über das ganze Thema mal hinausgehen, was was jetzt sage ich mal, dein dein deine Arbeit, äh, betrifft wo du sagst, du willst irgendwie beruflich oder so was schaffen wo du sagst, dann musst du stol äh, willst du stolz drauf sein. Gibt es andere Bereiche, wo du sagst keine Ahnung, zum Beispiel bei deinen Freunden oder im Sportlichen, gibt es dort irgendwelche Themen, wo du sagst, auf die kannst du stolz sein, oder dass es dort Themen gibt oder Ziele, die du auch sehr erstrebenswert findest neben diesem übergeordneten Ziel, dass du, sage ich mal was leisten möchtest, was nicht jeder schafft?
Ja, natürlich gibt's schon so erstrebenswerte Sachen. Jetzt so sportlich gesehen natürlich auch, also so wenn man halt so, ja, irgendwas professionell macht. Das reicht ja schon, ne? Also, wenn du in irgendwas halt so super gut drin bist oder irgendwie, ja, der Beste drin bist oder einer der Besten, das ist ja schon das reicht ja schon irgendwo aus, sage ich jetzt mal. Aber so normale Berufe oder so normale Sachen da gibt's, äh, also, das ist sind dann schon so die Besten, oder es ist schon eher selten, dass du dann so jemand bist von denen, die das dann so super weit gebracht haben und so. Und ja, so richtig ähnliche Sachen, die jetzt auch mit meinem Studiengang zum Beispiel so zu tun haben und so, gibt's halt eigentlich nicht. Wo ich mir so vorstellen kann: „Okay, das ist was, wenn ich das jetzt so mache, ne, oder wenn ich da w also, da wäre ich jetzt stolz drauf, sage ich jetzt mal, um a um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen. Da gibt's halt nicht so viele Sachen. Ich weiß nicht, also so Ich weiß auch nicht, wie stolz man halt darauf sein kann, wenn man zum beispielsweise so einfach Sport treibt, so, ne? Also kann man auf jeden Fall, aber halt so ohne das jetzt so professionell zu machen oder so dann wird's 'n bisschen schwer, glaube ich.
Ja, also, ich kann wirklich nachvollziehen, deine Gedanken. Ich glaube aber persönlich, dass, wenn du einfach, sage ich mal, dich auf 'n Weg bege äh, auf 'n Weg begibst. Und man sagt ja manchmal auch so „Der der Weg ist das Ziel“. Ich glaube, dass man das nicht kleiner machen darf, als es ist. So, wenn du beispielsweise regelmäßig zum Sport gehst und, ähm, dein Studium wirklich auch vorantreibst und so, sind das einfach Sachen, die sind zwar so 'n bisschen work in progress, aber das sind einfach zeichnet dich halt auch als Mensch irgendwie 'n bisschen aus und halt auch 'n bisschen so deinen Wert, dass du kontinuierlich an den Themen b dranbleibst und dass du einfach, ja, probierst, immer dein Bestes zu geben. Und ich glaube, es wird viele Menschen geben, die, ja, nicht immer kontinuierlich am Ball, ähm, sind und nicht immer probieren, ihr Bestes zu geben und auf 'n wirklich großes Ziel hinarbeiten. Und ich finde das an sich, diese Eigenschaft von dir, die ist ja auch schon sehr wertvoll.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch es ist ja auch so, dass für viele ne, also viele Leute das ja auch sagen, dass das ja auch schon gut ist. Und ich sage das ja auch. Es ist ja auch was, ne, so richtig Gutes. Aber ich habe das Gefühl, wenn du das halt jetzt zu sehr verfolgst, dass halt schon du halt jetzt schon so sehr, ne, stolz auf dich irgendwie sein kannst für das, was du machst, äh, dass es halt dich 'n bisschen auch daran hindern kann, dass du vielleicht, ne, noch mehr schaffst oder es vielleicht zu noch was Besserem bringen könntest, theoretisch. Weißt du vielleicht, was ich meine, so?
Ich ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube ich glaube, wo man hier aufpassen muss, beziehungsweise wo man hier trennen muss, ist das, wie man Stolz sich anschaut. Ich glaube, man kann sich äh, man kann Stolz, dass man etwas geschafft hat und dadurch seinen Wert definiert ist kann man, einmal definieren, so wie als Art Sättigungsgefühl, wo ich sage: „Hey, ich bin stolz, jetzt kann ich mich so 'n bisschen darauf ausruhen." Ich glaube aber an deinem Mindset, äh, kann man vielleicht stolz auch eher ein bisschen sehen wie so als Zwischenetappe, dass man sagt: „Hey, okay, ich kann kurz anerkennen, für 'n gewissen Moment, was ich geschafft habe", weil es auch, ja, sage ich mal, lobenswert ist oder oder anerkennungswert, dass man äh, dass man beispielsweise 'nen Abschluss geschafft hat oder dass man vielleicht 'n körperliches Ziel erreicht hat beim Sport und neue Bestzeit oder sowas. Aber dass du da nicht hingehst und sagst: „Ich ruhe mich darauf aus" sondern dass du eher als Antrieb, ne, probierst, Stolz zu verstehen, sagst: „Hey, ich probiere mich jetzt nochmal stolz zu machen." Und das ist ja dann schon, wo ich sage das kann man ja dann schon als, ja, schon wertvoll, äh, betrachten. Ich glaube, das ist eher die Perspektive, wie man rauf guckt, weißt du?
Ja, das stimmt. Ne, also das das Mindset an sich, was ich ja auch gerade irgendwie beschrieben habe, das ist schon ja, etwas, was ja nicht nicht alle Leute haben so. Ähm, es ist halt nur immer auch ja, blöd, das so selber zu sagen oder so da ne, da selber darüber zu reden. Also, dass man das halt so anerkennt. Aber ne, du hast auf jeden Fall recht, dass das, äh, ja auch sehr wichtig ist. Aber dann ist es halt schwer, ne? Also so ohne, also, es ist ja in dem Sinne keine richtige Leist la so Leistung, ne? Also irgendwas, was du halt so fassen kannst und so ne, was man sich anschauen kann, so 'n bisschen. Das ist ja auch mehr so 'n so 'n Mindset. Und ich glaube, deswegen fällt's auch so schwer, dann ja da noch irgendwie deinen Selbstwert auszumachen, weil es halt keine typische Leistung ist, wie jetzt zum Beispiel, ne, keine Ahnung, Marathon gelaufen, so und so was halt so.
Naja, ich kann ich kann es wirklich gut nachvollziehen, aber für mich ist es so auf der einen Seite sagst du, du möchtest 'n Weg gehen, den nicht jeder, w äh, geht sondern so Dinge schaffen, wo man sagt: „Boah, der hat wirklich krass was geschafft.“ Aber auf der anderen Seite sagst du, dass so dass so normale Sachen dass die nicht so typisch sind. Also weißt du, da kollidiert so 'n bisschen dieses: „Ich möchte was nicht typisches machen, aber gleichzeitig m so sollte es schon was Typisches sein, damit ich stolz darauf sein kann“, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, da ist vielleicht auch so 'n bisschen der ganze Knackpunkt in der Betrachtung, weil ich glaube per se, dass du auf 'nem tollen Weg bist. Ja, ich glaube, du du gibst dein Bestes, um beruflich und und und akademisch weiterzukommen. Du gibst dein Bestes, um dich persönlich weiterzuentwickeln, sei es dein Sport oder vielleicht auch deine Ernährung und so. Ich glaube einfach dieser Wandel vielleicht 'n bisschen mehr zu gucken: „Ist ist es vielleicht einfach wirklich anerkennenswert, was ich jetzt gerade schon leiste, obwohl das jetzt vielleicht nicht 'n Marathon oder was Ähnliches ist.“ Ich glaube, du kannst schon sehr stolz auf dich sein.
Okay, ja, das, äh, versuche ich mir irgendwie zu Herzen zu nehmen. Ich danke dir auf jeden Fall für die äh, für die wertvollen Tipps und so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, dass man, ja, das auch, ja, ne, dann so sehen kann.
Ja, wie gesagt, weiterhin viel, äh, Erfolg auf deinem Weg. Ich glaube, du legst bereits schon richtig los, weiterhin einfach viel erf